बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखा जाए, जो जो गरीब बच्चे हैं, उनको कभी ये ना महसूस होए कि उन्हें जानबूझ के गरीब रखा जा रहा है या फ़िर ऐसा हो रहा है कि उन्हें पढ़ाई देना ही नहीं चाहते बस ये तो, ऐसा जानबूझ के किया है, तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को एक तो अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जो सरकार है मैं कहूँगा वह अपने तरफ से तो काफ़ी चीज़ें कर रही है कि उनकी ज़िंदगी वह बेहतर कर पाए, लेकिन वही है कि, हर चीज़ हमें अपने मर्ज़ी से नहीं मिल सकती थोड़ा-बहुत तो हमें जिसमें अपना कॉ मैं कहूँगा कि उम, अपना झुककर चलना ही पड़ेगा क्योंकि अगर देखा जाए तो पढ़ाई हमें ही करनी है और हमारे उधार के लिए ही मानी जाएगी मैं कहूँगा। तो वही हाँ जी।
जी। जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। हाँ। जी। हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और मेरा मानना तो ये भी है ना कि अगर आप ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा की भी अगर आप बात करो और दोनों जगह का अगर एक प्राइवेट स्कूल का भी एग्ज़ाम्पल ले लो, तो मेरा मानना है कि संसाधनों में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अ, डिफ़रेंस है इन दोनों में क्योंकि शहर के जो स्कूल होते हैं ना वो आसानी से कोई भी चीज़ मँगवा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है ले सकते हैं क्योंकि शहर में यातायात जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। और इसके अलावा काफ़ी सारी सुविधाएँ भी होती हैं पानी की कह लीजिए, चाहे गर्मी के लिए एसी लगवाने की बात कर लीजिए, लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो वहाँ संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ऊपर से धूल-धक्कड़ और ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और अगर आप स्कूल की बात करें ना, तो वहाँ जो है पानी की इतनी अच्छी सुविधा नहीं होती कई बार जो है गर्मी में भी बच्चे पंखे के नीचे ही पढ़ रहे होते हैं, है ना? और इसके अलावा जितनी भी ऐसी डिजिटल चीज़ें हैं, नेटवर्क नहीं होता कई बार कई गाँव में, तो जो डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं इनका भी कोई मतलब वहाँ रह नहीं जाता है। तो मेरा मानना है कि इसकी वजह से भी जो गाँव में विकास जो कम हो रहा है ना उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों की शिक्षा पे असर पड़ता है, तो आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है अपने जीवन में कि आपको ऐसा लगा हो कि जो है गाँव में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती?
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल।

बिल्कुल, बिल्कुल। देखा जाए तो ना, वही होता है कि जो सरकारी स्कूल के, अध्यापक होते हैं वह थोड़े समय बाद ढीले पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो छोड़ो और काफ़ी चीज़ों का मतलब अच्छे-से उनका ध्यान नहीं रख तो मैं कहूँगा कि, उनको इन चीज़ों का तो बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए और काफ़ी चीज़ें, वह बेहत कर भी सकते हैं उनकी ज़िंदगी में उन बच्चों की। तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल एक, आपने सही कहा कि उनको अगर ये जल्दी से समझ समझ आए कि जैसा प्राइवेट स्कूल में हो रहा है अ, वैसा वह भी करने लग जाएँ, तो बहुत ऐसा बढ़िया हो जाएगा और उनके क्या कहते हैं, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी उन बच्चों के लिए भी और उनके लिए भी। आपका क्या कहना है इस पर?
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। जी, जी, जी। जी। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे भी मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा समझ हूँ और मुझे लगता है कि फ शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए सरकार को शिक्षा में ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, और अगर नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शिक्षा बहुत ज़्यादा महँगी हो जाएगी अगर सारे भी जो प्राइवेट वाले होंगे। अगर सारे स्कूल प्राइवेट ही हो जाएँगे तो शिक्षा आने वाले समय बहुत महँगी हो जाएगी। और जो गरीब व्यक्ति है वो एक तरह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा और गरीब रह जाएगा। है ना? और इसके अलावा मैं तो यह भी मानता हूँ कि यदि आपके पास थोड़ा-बहुत पैसा बच भी जाता है, तो आप किसी गरीब की पढ़ाई-लिखाई में उसे खर्च कर सकते हैं। जिससे आपका व जो है मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा भला होगा और उस बच्चे का भी अगर आप भला कर दें, तो आने वाले समय में वो भी जो है अच्छा-खासा व्यक्ति बन सकता है और एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह अपने देश की सेवा कर सकता है। और सैद्धांतिक रूप से अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि जो अ, डिजिटल दुनिया है ना आज के समय में, वो काफ़ी ज़्यादा बदल रही है और एजुकेशन में इसका ज़्यादा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको भी सरकार को मुहैया कराया जाना चाहिए और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके विचार मुझे काफ़ी अच्छे लगे और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी फिर आपसे बात होगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्क बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करने में इस विषय पे और मैं कहूँगा कि काफ़ी नई चीज़ें मुझे भी पता चली, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ऐसे ही, आप अच्छे काम करते रहें। मैं यही चाहूँगा और आपसे दोबारा भी ज़रूर बात हो, बिल्कुल उस चीज़ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आ
जी। हाँ। जी। <chuckles> जी, जी। हाँ। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। जी। जी, जी। धन्यवाद आपका।